ففي حاجات تتحس وما تتقالش فعلًا يعني.
<chuckles> آه. آآ، طيب، هو يعني أنتِ مثلًا قُلتِ يعني قُلتِ له مثلًا: "أنت متضايِّق مثلًا" يعني، أنتِ بتقولي لي لمَّا تبقي تبقي بتترقَّي في الشغل، بت هو مثلًا لمَّا بتقولي له: "أنا مبسوطة إن أنا عملت كده، أو إن أنا اترقَّيت، أو إن أنا مبس يعني، نجحت في شغلي،" آآ، هو ما بيبقاش في رد فعل، هل هو ما هو راضي أصلًا إن أنتِ تشتغلي يعني وعنده مشكلة في شغلِك أصلًا؟
إمم. لأ خالص، بالعكس هو متفهِّم جدًا آآ، الموضوع، وفاهم إن أنا باحب أشتغل، عشان خاطر أنا ما باحبش قاعدة البيت، وباكتئب، وما باحبش أقعد فاضية كده. فهو فاهم كل ده، وسايبني براحتي بصراحة، يعني بالعكس يعني يعني هو اللي قال لي: "كمِّلي شغلِك، أنا مش هاضايقِك في الشغل، والّا هاقول لِك إنه أقعدي أو كده ولا أفرض عليكِ حاجة، أنتِ وقت ما تحبي تقعدي، أقعدي." فده كان اتفاقنا أساسًا في الأول خالص، في ال في أ بداية الخطوبة والحاجات دي. فده ما فيش مشكلة فيه، بس في نفس الوقت، هو مش بيفرح لي، أو مش بيشاركني الفرحة، مش فاهمة ليه.
آه، آه. امم. آه. أيوه. طيب، آآ، يعني بُصّي، أنا رأيي إن أنتِ لازم، لازم، آآ، ما ينفعش طبعًا تسيبي حاجة يعني في نفسِك كده، ما تقوليها لو يعني ما تقولها لي ما تقولهاش لر ل ليه يعني. آآ، بُصّي، أنت ممكن ت ت تواجهيه بمنتهى الصراحة كده، و وبزعل بقى، قولي له بُص، أنا آآ قُلت لك في ال في الفلانة كنت مثلًا في الفرح بتاع صاحبتي، أو كنت في الشغل بتاعي واترقَّيت، وأنا بصراحة كنت مستنِّية منك إن أنت تبقى الداعم الأول ليَّا، بس أنت أنت ما دعمتنيش، أنت ما ما فر أنا أنا متضايِّقة فعلًا من الموضوع ده. وقولي له أنا خايفة بعد كده لمَّا أبقى مثلًا ف لأ، في مواضيع أكبر من كده، آآ، أنت ما ما ما ما تدعمنيش فيها، أو ما تساعدنيش فيها، يعني إحنا،-إحنا قولي له إحنا الاتنين بنكمِّل بعض. يعني أنتِ قولي له يعني، فهِّميه برضه، ما تخشيش إيه، اللي هو، خناقة كده وخلاص، لأ، فهميه قولي له إحنا الاتنين بندعم بعض، إحنا أنا أقول لك عشان مستنِّية كلام حلو يدِّيني الطاقة آه، يعني هو الموضوع ما يخُشش في خناق أوي. قولي له أنا مستنية منك كلام يعني كلام آآ، فيه دعم، عشان أنا هو يعني أنا محتاجه لك، أنا محتاجة دعمك ده، لأن ده اللي يخلِّيني أقدر أكمِّل.
امم. امم. ام امم. تمام. صحيح. أيوه، أيوه، عشان خاطر أنا ما أتضايقش، أيوه. امم. فعلًا، معاك حق.
بالضبط، يعني إحنا بنتعب ليه أصلًا غير عشان نكمل ب بالضبط، آه.
صحيح. والله أنا هاتكلم معاه تاني كده، و وأقول له الكلام ده عشان آه، عشا
بس وإن شاء الله هيتضبط معاكِ يعني بإذن الله وهيبقى في دعم وك والدنيا تمام.
على الله، عشان أنا لمَّا كلَّمته قبل كده بصراحة، ما ما اداش أي رد فعل، ولا عمل أي حاجة وقال لي: "لأ، أنا ما فيش حاجة، والدنيا تمام." وراح غيَّر الموضوع على طول، فالمرة دي هاكلِّمه كده، من حتة الدعم يعني، من إني محتاجة دعمك والحاجات دي، وإن شاء الله تضبط معايا يعني. <tsk> هنشوف. عمومًا
بالضبط. إن شاء الله تضبط بإذن الله، والدنيا تمشي زي الف
اهم. يا رب والله، شكرًا ليك إنك سمعتني، وشكرًا كمان على النصيحة الحلوة دي، حقيقي ما مك يعني استفدت وهابقى أعمل بيها.

وسكت، وقفل الchat على كده.
ما يع ما ما إدّاش أي رَد فعل تاني.
ولا أي حاجة، قفل الchat خلاص ما بقاش يتكلّم ولا يبعت أي حاجة تانية، يعني مثلًا ما قال ليش طَب عملت إيه، طَب آجي لِك، طَب نحتفل سوا، أي حاجة حتّى لو يعني مجاملة حتّى لو رَد، هو ولا أي حاجة، لا دعم ولا تشجيع ولا حتّى مشاركة في الإحساس في الشعور، ولا أي حاجة خالص.
آه، آه. اهم. أيوه.
ف موضوع يعني بيضايق بيحرق دمي خالص، ده أنا بابقى رايحة له، رايحة أكلّمه، الحماس 100 الحماس على الآخر، ف إمم، <tsk> فبعدين بالاقي رَدُّه كده تنح، ويعني وبارد؟ <chuckles>
اهم. آه، عالي آه. <chuckles> آآ، بُصّي يعني آآ أنا عا يعني أنا عارف إنه طبعًا الموضوع يعني عارفة لمّا أبقى رايح أكلّم واحد والّا واحدة وأبقى مثلًا متحمس ومبسوط بقى بحاجة، والاقي رَد فعله مش مش هو اللي أنا مستنيه، يعني أنا أنا متفهِّم إحساسِك إن أنتِ محبطة من رَد فعله ده، آآ بس أنا يعني عايز أعرف آآ يعني أنتِ مثلًا في الموقِفين اللي أنتِ قُلتيهم لي دُول، هل أنتم كنتم مثلًا م متنشنين مع بعض شوية، متضايقين متخانقين؟ والّا كانت الأمور عادي يعني ما كانش في أي مشاكل ما بينكم قبلها؟
إمم، إمم. إمم. ولا أي حاجة، ما كانش في أي حاجة خالص، خالص، خالص. يعني أصلًا، يب بب بنبقى نايمين، متكلمين، هزّرنا، ضحكنا، أو قبليها بيوم كنّا خارجين أو كده، جيت تاني يوم باحكي له عن الموقِف عملت كذا، عملت كذا، فيقُول لي: "تمام ماشي" بيرُد ردود عادية، وإحنا أصلًا امبارح كنّا كويسين جدًا مع بعض وصحينا الصبح صبّحنا على بعض "وصباح الخير وخُد بالك من نَفْسك." "وخُدي بالِك من نَفْسِك، وكلّميني لو في حاجة،" مش عارفة إيه، فالدنيا بتبقى peace يعني حلوة، ف أ رَد فعله غريب أنا مش عارفة بصراحة هو إيه، ويعني حاجات كتير على فكرة يعني مش بس كده و وبشكل مستمر دايمًا، مش إنه مَرّة والّا مرّتين.
إمم. آه. أيوه، آه. إمم. آه، آه. إمم. يعني هو أ أغلب الوقت بيبقى ما فيش دعم مِنّه ليكِ خالص.
خالص، ولا أي حاجة.
آه، طيب أنتِ جرّبتِ تواجهيه بكده؟ يعني مثلًا في يعني، مش بس ما يعني مش بتعاتبيه مثلًا أنت ما دعمتنيش في الموقِف ده أو أنت مثلًا أنا كنت مستنية مِنّك رَد فعل أكبر و وأنت ما عملتش كده، هل أنتِ واجهتيه بالكلام ده؟
إمم. أيوه فعلًا واجهته وقُلت له: "هو أنت مالك؟ بتتكلّم معايا بهدوء ليه كده؟ يعني أنا مش متعوّدة مِنّك على الهدوء ده."
إمم، هو قال لِك إيه بقى؟
"في حاجة؟ متضايق؟" قال لي: "لأ ما فيش حاجة، مالي! أنا عملت لِك إيه؟ ما عملت لكيش حاجة" وات واتكلّم كده بشكل عادي يعني كإن ما فيش حاجة.
آه.
هو فعلًا ما فيش حاجة أنا عملتها تضايقه، وما أعرفش و يعني وعادةً ده بيكون أسلوبه لمّا باجي أقُول له على أي حاجة مثلًا نجاح أو أي حاجة فرحة، أي حاجة من الحاجات دي ده بيكون أسلوبه، فيعني أسلوبه معايا بشكل عام مش بيكون كده، بس لمّا باجي أشاركة حاجة تبعي مثلًا أو أو مشاعري أي حاجة من الحاجات دي، آه، ما بيتعامِل بمنتهى البرود كده والهدوء خالص، تناحة، تلّاجة، باقُول له كده: "أنت تلّاجة ليه؟"
تمام. آه. حياتي ب آه، حاجة فرحة ليكِ أنتِ يعني آه، إمم. <laughs> آه، هو